Pies praticamente sì, poi tra healers invece ci sono, non so, ehm 10 DPS e così via, cioè sempre proporzionale. E e quando io ho iniziato diciamo a a portare questi queste persone in Raid, mi avevo fatto finire un Raid abbastanza complesso, ehm, e quindi ho iniziato a portare anche le persone che magari non riuscivano in autonomia, o non non erano proprio bravine nel gioco e quindi li portavamo
Si. Certo. Ma, uhm, lo facevi solo per la tua gilda, o aiutavi anche esterni?
No, no, solo per per la mia gilda. Li aiutavo, li portavo un po' tipo ehm, uhm, mhmm, col sacco, no, <chuckles> "Vieni con me." <chuckles> Però ecco li dovevo un po' trascinare, però insomma è andata bene. Ehm, solo che la capo gilda, aveva iniziato ad essere un po' irritata dal fatto che ci fosse qualcun altro che uhm, che la la le persone guardavano un po' come guida. Mhmm, sì, sì, è stato un attimo di u un po' problematico. Ehm, avevo anche creato un canale Discord per la gilda, cosa che la capo gilda non aveva mai voluto fare. L'avevo invitata, in modo che ci potesse essere pure lei, ma mi ha sempre detto che non non era interessata e
Ah, è giusto, brava. Okay. <chuckles> Certo. <chuckles> Ohio, mi spiace cavolo. Okay. Ma come fai a non avere Discord su World of Warcraft, scu cioè!
Ehm, lei usava la la chat vocale. È terribile, terribile, no eh <clears throat> poi vabbè, ma lei non faceva contenuti, lei andava livellava i personaggi, tutti i personaggi diversi, e andava a raccogliere le erbette. Che per carità per carità è è un bel è un bel modo di <laughs>
Ah us la chat di gioco, ah fa schifo. Sì, sì, sì, sì, sì. Ah ho cap <laughs> no, no, certo, ognuno gioca come vuole. Però, voglio dire, cioè- cioè ti perdi giusto quel 89% di contenuti, cioè!
Esatto, <chuckles> esattamente. E quindi, cioè è stato veramen c'erano delle, uhm, le comiche proprio perché magari la portavi in Raid o in o in in Dungeon e non era capace e e quindi faceva un po' una figura barbina. E quindi a quel punto, ha deciso di fare la mossa finale, e mi ha lanciata fuori dalla gilda.
Certo. <chuckles> <chuckles>